باقول لِك إيه، أنا كنت عايز أسألِك أنتِ عندِك صحاب كتير حواليكِ وناس كتير دايمًا حواليكِ والَّا لأ؟
هو دايمًا بيبقى في ناس، يعني بس أنا أغلب الوقت أنا اللي باختار أبقى لوحدي، ما باحبش أوي احتكاك بالناس، مع إن دي ما كانتش شخصيتي من فترة كبيرة، بس بقى لي فترة بانعزل عن الناس بنسبة 100% مثلًا يعني حتى لو حواليّا ناس، آه.
إمم. آه. إمم. يعني رغم إن حواليكِ ناس كتيرة حواليكِ ناس كتيرة ومن صحابِك، قرايبِك، أحبابِك، أيًا كان، برضه بتحسي بال بالوحدة وإنِك عايزة تنعزلي وكده؟
هي باحس إن الوحدة لإمّا اختيار لإمّا قرار، يعني لإمّا حاجة أنت مثلًا م عايزها بإيدك أو إن هي أنت أُجبرت عليها، لأ، أنا واخدها قرار بصراحة، امم، أنا اخترتها.
امم. اتغصبتي عليها، آه فهمتِك، طيب إمتى إمتى اخترتِ مثلًا إن أنتِ ت تنعزلي أو تبقي في وحدة كده بعيدًا عن الناس اللي حواليكِ، وليه مثلًا يعني كلميني أكتر عن الموضوع ده؟
هو كان أنا كنت في الأول شخصية تلقائية جدًا، طبيعية جدًا، باحب أتكلم عن أي حاجة في حياتي آآ، ما كنتش بافكّر يعني مثلًا عادي ممكن أحكي قُدّام حد أنا صرفت كذا، كذا، كذا وعملت كذا وجِبت كذا.
إمم. حلو. امم، اللي في قلبِك على لسانِك يعني.

هي المشكلة إن ممكن تكون هي مسبّبة مشاكل بس مش أنا ك كأنا يعني لأ، هي مش مسبّب لي ك مشاكل. بس بالنسبة لأهلي لأ، هي مسبّبة لهم مشاكل إن هم مش حابّينّي أكون الشخصية دي، مش حابّين العُزلة اللي أنا فيها مختارة الوِحدة
إمم. أصل أنتِ مختاراها بنفسِك، أنتِ اللي مختارة الكلام ده بنفسِك.
بالضبط. فده اللي مضايقهم ليه؟ أنتِ طول اليوم لوحدِك ليه؟ ما تنزلي قابلي ناس، اقعُدي مع ناس. بس يمكن في مواقف الواحد بيعدّي فيها كتير غصب عنّه خلّته يحب الوِحدة، خلّته يحب إنه هو يكون مُنعَزِل، أو أيًا كان ب يم أو يمكن أنا اخترتها عشان أنا مش باعرف أتحكّم في نفسي. يعني مش اللي هو أعرف أتحكّم إن أنا ما أقولش أو أعيد، لأ أنا باقول كل حاجة.
إمم. آه. وبتتعاملي معاهم إزاي؟ صحيح ح آه. آه. يعني بَدَل ما تحاولي بَدَل ما تحاولي إن أنتِ تتحكّمي في نفسِك أو إنِّك ت ت مثلًا تحكي لحد معيّن وما تحكيش لحد معيّن، وتختاري الحاجة اللي بتحكي عنها آآ لأ، أنتِ قُلتِ تاخديها من قاصرها وت وتنعزلي خالص وما تكلّميش حد
ويمكن الواحد بيبقى حاسس إن اللي قُدّامه برضه شايف إن بيبقى شايف في نظرات كده اللي هو مش مُريحة، اللي هو مش أكي ما فيش حد في الدنيا أصلًا ب أنا متأكدة إن ما فيش حد في الدنيا هيحب حد أكتر من نفسه ده مستحيل.
آه. أكيد طبعًا، أكيد. أكيد طبعًا. كل واحد بيفضّل
فالواحد ما كانش مُتخيّل كده. الواحد كان مُتخيّل كل الناس بتحبّه، كل الناس مبسوطة، كل الناس جميلة لقيت إن مش كل الناس كده. آه.
وأنتِ على نيّاتِك خالص. طب و وكنتِ بتتعاملي إزاي طيب مع مواقف أهلِك إن هم بيقولوا لِك لأ، ما تنعزليش، اتعرّفي على ناس وكانوا بقى أ كان في توتُّر ما بينكم زي ما قُلتِ. كنتِ بتتعاملي معاهم إزاي إن أنتِ تفضلي مختارة الكلام ده؟
هو لحد دلوقتي في مشاكل. يعني لحد دلوقتي في مشاكل لحد مثلًا من امبارح. <laughs> عادي هم شايفين إن مثلًا كنت باتكلّم مع مامتي اللي هو هي شايفة إنّها طبيعة شغلي إن أنا طبيعي أنزل وأحتَك بالناس. أنا عملت يمكن شيفت كارير عشان ما أحتكِّش بحد، مش عايزة أحت بحد آه.
آه. أيوه. آه. للدرجة دي!
والموضوع كان كبير. يعني أنا فتحت حاجة خاصة بيّا وكل حاجة وكده، وحد تاني وقف بمكاني فيها واللي هو أنا مبسوطة كده، مش اللي هي حاجة مضايقاني لأ، أنا مبسوطة بده ويمكن ده لي مشكلة كبيرة.
آه. إمم. و وهل بقى اقتنعوا بكده والّا ما اقتنعوش؟ أكيد طبعًا مشكلة.
هي مسبّبة لهم already مشكلة.
إمم. طب إيه ال
هم مش هيقتنعوا بده مليون في المِيّة، عمرهم ما هيقتنعوا بده.
يعني إنه على كلامِك كده حتّى الآن هم مش مُقتنعين.
إمم. هم فعلًا مش مُقتنعين خالص، هم مش شايفين إن اللي بتعمليه ده صح. في حين مثلًا إن أنا يعني صحابي مثلًا ممكن يقترحوا عليّا كل يوم ننزل سَوا، أنا أغلب الوقت أنا اللي باكنسل ومش عايزة. بابقى في أغلب الأوقات اللي هو مش حابة أتكلّم، مش عايزة حد يعرف حاجة عنّي، اللي هو باحس إن هو ليه؟ <chuckles>
إمم. جميل. آآ رافضة تقعدي معاها. أ <laughs> شايفة إن الموضوع خلاص بقى ما ما فيش حد لازم يعرف حاجة عنّي، ولا أنا لازم أتكلّم مع حد.
مش عايزة أعرف حاجة، بمعنى أصح عن حد ولا عايزة حد يعرف عنّي حاجة برضه، الح الاتنين. يعني لا أنا عايزة أسمع إن أنتم عملتوا إيه ولا سوّيتوا إيه ولا عايزة أعرف أصلًا وفي نفس الوقت مش عايزة حد يعرف حاجة عنّي برضه.
إمم. إمم. عاي